Mhm. Nö, also, äh, m äh, meine letzten Pakete, w die hier angekommen sind von Amazon, wenn ich nicht da war, äh, die wurden mir einfach, äh, äh, äh, vor die Haustür gelegt. Also, ich wohne auch nicht in 'nem Haus, sondern halt in 'ner Wohnung, äh, und die wurden halt quasi im Hausflur einfach vor die Hau äh, vor die Wohnungstür gelegt. Und, äh, das kann man denen aber auch sagen das kann man auch, wenn man 'n Haus hat, denen sagen ähm, das hat im Endeffekt aber auch nicht viel also das ist, wie du grad sagst, wenn es mit DHL oder mit Hermes kommt, dann ist es noch mal 'n bisschen was anderes, weil, äh, äh, d das, was ich jetzt meine, ist es halt, wenn's direkt von Amazon geliefert wird, also wenn wenn es der Amazon-Lieferservice sozusagen ist und nicht, äh, DHL, weil, äh
Mhm. Oh. Ach so. Ja. Okay. Mhm, mhm. Mhm. Ja, hier wird alles mit Amazon geliefert. Hier gibt's das gar nicht so, dass das über die Post oder so kommt. Das gibt's hier gar nicht. Mhm.
Na ja, Amazon selbst liefert auch mit Amazon hier in Deutschland. Ähm, das, was über DHL oder Hermes kommt, ist halt von, äh, Marketplace-Anbietern.
Mhm, mhm. Ja, ja, ja, ja, das weiß ich. Mhm, mhm. Privatkäufern wahrscheinlich, ne? Mhm. Privatverkäufer. Mhm.
Genau. Genau. Und, ähm, übrigens auch da also, ne, ich sehe es zum Beispiel auch als Geldverschwendung an, wenn du sagst: „Ja, ich kaufe jetzt was bei Amazon", dann hast du normalerweise so 3 Versandoptionen, ne? Du hast, äh, nächster Tag bis 13:00, nächster Tag bis zweiundzwanzig Uhr oder halt irgendwie vielleicht übernächster Tag. Ähm, aber für nächster Tag 13:00, zum Beispiel, zahlst du 10 € äh, das wäre für mich auch Geldverschwendung, weil 1. ich kann auch
Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Mhm. Ja. Oh ja, ja. <snorts>
v vor allem vor allem, wenn immer noch der nächste Tag bis 22:00, äh, äh, kostenlos ist, aber auch da muss ich dann wieder sagen, ich bin halt auch immer zu Hause. <snorts> So, es ist jetzt, ähm, nicht das größte Problem, ähm, und selbst wenn, kann ich es halt dann der nächste Paketshop ist halt direkt um die Ecke, also da äh, wenn ich das Glück habe, dass es dahin geliefert wird.
Definitiv. Ja, finde ich auch. Okay, ach so, okay. Ja. Ja, so Geld für irgendwie so Porto oder Lieferung, ne, dafür bin ich also, das fühle ich a finde ich auch totale Geldverschwendung, da wartet man lieber 'n bisschen, ähm, um es dann zu kriegen. Also, das würde ich jetzt auch nicht einsehen. Ähm
Mhm. Mhm.

Nein, aber wir sind insofern auf einem Level, als dass sie akzeptiert hat, dass ich, äh, äh, 'ne andere Einstellung einfach habe. Ähm, das liegt aber auch daran, dass sie hat halt auch 'n Vollzeitjob. Sie verdient, äh, äh, seit seit Jahren halt auch ungefähr auf dem gleichen Niveau. Sie spart halt auch, sie hat auch sehr viel auf der hohen Kante. Ich bin halt exakt das Gegenteil. Ich habe keinen festen Job. Was ich an Geld reinbekomme, gebe ich quasi genauso schnell wieder aus für Sachen, die von außen aussehen, als wär's Geldverschwendung und es im Nachhinein vielleicht auch gewesen sind, aber in dem Moment nicht und das das hängt halt einfach in dem Moment wieder mit dem ADHS und dem, äh, äh ja hauptsächlich mit dem ADHS zusammen, weil zu diesen Executish fu äh, Executive Funkt äh, äh, Functions gehört natürlich auch die Selbstkontrolle und, äh, die Impulskontrolle. Deswegen heißt es ja auch ADHS. Das H steht für hyperaktiv, meint aber eigentlich eher die Impulse, die man denen man folgt. Äh, und dazu gehört einfach auch Spontankäufe und, äh
Okay. <chuckles> Mhm. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Okay, okay. <chuckles> Okay. Mhm, aber für dich. Ja, mhm. Okay. Mhm, mhm. Mhm. Ja, ja, ja, mhm. Mhm. Ach so, mhm.
entsprechend, äh, wenn ich mehr Geld habe, dann gebe ich halt auch mehr Geld aus. Dann kaufe ich halt auch günsti äh, bessere Lebensmittel oder so weiter und wenn ich weniger habe, dann kaufe ich halt günstiger. Aber ich ich gebe halt immer ungefähr genauso viel aus, wie ich habe, aber nicht mehr.
Mhm. Mhm. Okay, mhm. Ach so. Ja, aber das ist ja auch schon mal gut, ne, dass du da die Grenze kennst und dann nicht in irgendwelche Schulden verfällst. Ich meine, das ist ja auch schon mal gut. <chuckles>
Und, ähm N ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also, ich hatte schon 'ne Insolvenz jetzt auch hinter mir. Ähm, ja, weil manchmal kam halt auch in meinem Leben nicht genug Geld rein, um überhaupt Miete und, äh, zum Beispiel Krankenversicherung zu bezahlen, äh, weil ich weil ich nur sechshundert Euro verdient habe und beides zusammen war schon 600 €, wenn hätte ich ja nichts mehr zum Essen gehabt. Also habe ich zahlt äh, auch jahrelang meine Krankenversicherung nicht bezahlt, äh, und entsprechend dann noch viele andere
Ach so, okay. Mhm. Oh je, okay, okay. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, mhm. Oh, hm. Das ist natürlich schlecht in Deutschland, wo es den Zwang gi also den die Pflicht gibt, ne?
Ja, die Pflicht an sich ist ja gut, aber, äh, wie das dann gehändelt wird für Selbstständige, ist 'n bisschen schwierig.
Mhm. Okay. Mhm.
Vor allem, wenn man eben unregelmäßiges Einkommen hat. Aber es war 'n interessantes Thema. Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja. Ja, danke dir auch. Mach's gut. Schönen Tag A Abend. Schönen Abend. Danke. <chuckles> Danke. Tschüss. Tschüss.
Okay. Gleichfalls. Ja, dir noch 'n schönen Tag. Tschüss, bis Tschüss.